Ähm, ja, und wenn ich mir jetzt vorstelle natürlich, ich gebe dieses Geld aus und niemand kauft das Auto, das ist ja komplett verrückt. Ähm, also, es ist alles so 'n bisschen ich weiß auch nicht. Und ach so, weil das halt schon so lange da in Kolumbien auf dem Parkplatz steht, also, dem Mann muss ich halt auch jeden Monat 'n bisschen Geld geben, also, das sind auch noch mal 500 Dollar gefühlt. Also, ich könnte jetzt auch einfach sagen: „Ich verkaufe das Auto für Schrott, irgendwie für 'n 1.000er gebe davon die 500 dem Parkplatzmann, die anderen 500 behalte ich selber.“ Ich habe es halt damals für 11.000 oder so gekauft, also, es es wäre ja der riesen Verlust. Ähm, aber ja, ich weiß einfach nicht mehr, was ich da machen soll.
Ja, d Mhm. Mhm. Wow. Also, ich würde da an deiner Stelle jetzt auch nichts überhasten. Ähm, klar, es sind jetzt nur noch 11 Tage, da wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Ich denke mal auch, das ist jetzt nicht ist nicht grade die Zeit, wo jetzt viele Touristen da runter fliegen und sich vielleicht da 'n Auto kaufen wollen, ähm, grade über Weihnachten, Silvester. Ich, äh, w würde aber trotzdem v sagen, dass du vielleicht die Sache doch noch mal 'n bisschen, äh noch mal Revue passieren lässt, weil du hast ja gesagt, du dir geht's da unten gut. Und angenommen, du würdest jetzt noch mal im Frühjahr, im Sommer, ich weiß nicht, ich glaube, dort ist eher Sommer, eben bei wenn bei uns Herbst ist, genau.
Ja. Ja, genau. Also wenn, dann würde ich in den kommenden Monaten irgendwann, äh, auf jeden Fall fliegen.
Genau, ähm, ge vielleicht tatsächlich sagst: „Okay, ich mache noch mal eine Tour,“ äh, weil bei Pa äh, Chile ist ja groß und da gehört ja Patagonien und alles dazu. Ich weiß ja nicht, wo du überall warst und sagst: „Da möchte ich vielleicht noch mal hin, ähm, oder in die Atacama-Wüste et cetera.“ Noch mal 'n Teil, wo du einfach noch nicht warst und sagst: „Ich nehme das jetzt noch mal als richtige Reise, bin positiv gestimmt und verkauft und die Reise endet für mich in Chile und dort werde ich das Auto verkaufen.“ Und wenn du es dann dann dort selbst nur für 5.000 € oder 6.000 anbietest
Ja. Ja. Mhm.
und es dann zü zügig weg kommt, dann hast du trotzdem 1. mal nicht so 'n mega Verlust, weil das ist ja fast 'n Verlust von 100 % was du gesagt hast. Wenn du das jetzt für tausend Euro verkaufst, das ist total absurd. Und wenn du da aber die Möglichkeit hast und du vom von tief Inneren von dir schon merkst: „Hey, eigentlich möchte ich da noch mal hin“, dann kombiniere das. Also diese 500 $ Dollar ja.
Ja, stimmt, stimmt. Ja. Ja. Ja, okay, das klingt irgendwie ganz nett. Also, du meinst, ich soll die 500 Dollar jetzt einfach zahlen?
Definitiv, weil das sind jetzt 11 Tage und da jetzt schnell also, ich glaube, da ähm da da beißt du dir dann echt einen ab, wenn du dann im Frühjahr denkst: „Mann!“ Oder jetzt, äh, bei uns im im im im Winter und dann dort im Sommer, im Frühjahr, ähm, würde ich schon sagen, lass es atme durch noch mal, schlaf noch mal drüber und plane vielleicht das direkt ein. Und dann machst du noch mal 'ne geile Tour da drüben und schließt dann in Chile ab.
Okay. Ja.